Nossa, esse ponto é bem importante, hein, você citou e faz total relação mesmo com a saúde mental, né. Segurança, então o fato de você estar na Europa hoje, estar em Portugal, você acha que isso isso te ajuda com relação a isso? Porque no Bra no Brasil, né, o Rio de Janeiro eu conheço bem, então existem aquele existe aqueles medos inconscientes das pessoas, né. Então está na rua, tem que segurar o celular, está no sinal, fechar a janela. São coisas que se você parar para pensar um pouquinho, isso realmente muda, né, impacta a saúde mental.
Uhum. Uhum. É. Totalmente, eu já tive alguns episódios no no Rio de ficar com muito medo, até quando eu vou de férias, né. Às vezes acontece que que a família já chegar e não fica com o telefone na mão no carro, porque pode, né, vir um motoqueiro, estar parada no sinal e arrancar, assim, “Nossa, nem paguei ainda", né, que situação. Triste, é complicado. Aí fica essas coisas assim, esses pensamentos, né, você fica pensando: “Nossa, assim realmente não dá”, aí eu até quando eu fui pro Rio eu falei, assim: “Será que alguém tem um telefone aí reserva, né?" O telefone do
Uhum. Nossa. Uhum. É. É triste, né, é triste, é triste infelizmente, infelizmente é, mas Uhum. Sim, sim. Gente, olha o ponto que as pessoas chegam, né, isso é muito triste, na verdade. Porque o Brasil é um lugar tão bom e está está sofrendo isso, né, com relação à violência, mas é o que você falou, realmente a violência impacta a saúde mental. Existem pessoas até que vivem em níveis bem acima, né, desse, então, tem gente que não sai de casa por causa da violência, provavelmente existem pessoas que não até 21h não pode estar na rua, então, viver no local, hã, tranquilo, que tem esse contato com a natureza, realmente ajuda, né, conforme você falou.
É. Uhum. Hum. Uhum.

Aí fico lá, vejo o pôr do sol, às vezes eu levo um livro, às vezes geralmente tô com amigos também, podemos fazer alguma coisa, né, juntos. Então, é uma programação de domingo, quando tá chovendo, aí realmente fica um pouco mais complicado ter esse contato com a natureza. Então a gente vai mais pra simplicidade da vida, né. Que é, é assistir um filme, é ver a chuva pela janela, é, o sofá, faz uma pipoca, faz ali um brigadeiro, ou então uma comidinha mais, né, um fondue que também é muito bom. É, a gente vai vai vendo que vai rolando, que vai fazendo, né.
Entendi. Muito importante, é. Hum. Com certeza. Netflix, sofá. Fazer uma pipoca. <chuckles> Sim. Com certeza, com certeza. Ah. Com certeza. Mas foi interessante você falar sobre Portugal, né. Então, Portugal tem um local que realmente lembra um pouco o Brasil e principalmente o Rio, né, da onde da onde você da onde você é, é.
A cidade que eu moro, Lisboa, eu acho que parece bastante assim. Eu morava no Rio, na Barra da Tijuca, então ali é uma cidade que, né, um bairro, né, tinha tudo ali e aqui também, é tudo perto e não sinto falta de nada de verdade, porque pra mim era muito importante. <laughs>
Aham. Sim. Uhum. Ah, então, realmente realmente deve ser bom, porque sair da Barra e achar que o lugar ainda é bom morando na Barra, eu acho que é um lugar bem legal mesmo.
É sim. É. É, é. Não estou e depois a a minha família já veio aqui me visitar, né, que mora lá no Brasil e falou assim: “Nossa, tem tudo!”. E a segurança, que é uma coisa que a gente não tem, também é uma coisa que ajuda muito, né, a saúde mental, eh, você se sentir segura onde você mora, e eu me sinto segura aqui.
Hum. Sim, sim. É verdade. Isso. Hum.